Здравствуйте. <tsk> А подскажите, пожалуйста, вот как вы обычно планируете свой бюджет на месяц? И планируете ли?
Да. Ой, а абсолютно планирую. Мне кажется, если бы не планировал, я бы где-то там, знаете, под мостом сейчас лежал. О да! Да, не, ну, на самом деле, для меня это очень важно, а, потому что это даже какое-то семейное, да, то есть у меня, а, родители сидели всё время, высчитывали всё. Вот. И мне кажется, мне это передалось.
<laughs> Прям так, да? Сразу в крайность! Интересно. Мгм. О, ничего себе! Прям, это вы застали прям это, что они считали, да, всё?
Да-да-да, я это всё прекрасно помню, сам видел, <chuckles> поэтому
О, слушайте, это хороший, слушайте, пример, хороший пример, когда дети тоже понимают, что у родителей деньги не эта не печатной машинкой производятся. Да, щас сейчас просто нынешнее поколение, к сожалению, они, вот, как-то, ат как сказать, ну, более в комфортной среде, что ли, живут. То есть, у меня дочь, там, например, деньги там свои, бюджет свой как-то там неправильно распределилась, у неё были карманные деньги. И такая "Ой, а что всё так дорого-то?" Я говорю: "А ты думала, что всё дёшево, что ли? Ну, как бы мы всё, вот, с воздуха берём". То есть, у неё вот эта вот какая-то эфемерность, вот эта вот.
Мгм. Конечно, абсолютно. Ага. Понимаю. Да. Ну ну. <laughs>
Ну, ты же много зарабатываешь. Она мне она мне говорит: "Ты много зарабатываешь". Я говорю: "Да, интересно, интересно это как-то".
Ну, знаете, да, это Это беззаботность с одной стороны. Да, то есть ты понимаешь то, что, ну, этот человек, да, то есть, ну, э, его такие вещи не не заботят, пока т он сам н не з замечает, да, то есть, да, ценность, э, этих денег. Когда эти деньги уже свои, тэт ты начинаешь думать: "Вау, как тяжело". Мгм, <chuckles> да.
Естественно естественно. Да, ты их начинаешь экономить экономить. Есть такое есть такое дело. Но от какого, а, момента вы обычно начинаете планировать свои расходы на месяц? Ну, то есть, это какая-то статья расхода определённая? Или там отталкиваетесь от дохода? Ну, вот в этом месяце, например, 1 доход будет, а в следующем месяце другой.
Ага. Ага, а, я, в принципе, да, то есть есть доход, который я знаю, будет точно. Да, а, и это очень важно для меня, чтобы я Мгм, вот вот, как говорится, я должен его соблюдать. И, э, получается, ну, вот его с его с него я и, как бы, отталкиваюсь. Да, то, что вот
Мгм. Мгм. Ну, это очень хорошо, что вы его знаете. Ага. Ну, получается, важно знать, получается, свой доход в любом случае, каж каждый месяц. Мне кажется, без знания- я с вами тут соглашусь- без знания дохода сложно распланировать расход, если доход не знаешь. Вот, а дальше, например, что?
Абсолютно, мгм. Ага. Понимаю. Мгм. Абсолютно. А, обычно потом, а, очень, знаете, э, важный момент, мне кажется, это, вот, по частям разделить, да, то есть свой, а, этот доход.
Ну, на разные потре потребности, да?
Мгм, то есть, к примеру, э, там у вас на аренду, возможно, да, там на еду. То есть вот вы такое тоже делаете?
Ну да. Конечно, конечно, я вот как бы, знаете, однозначно, это вот я называю базовые расходы, э. Которые ты фиксируешь, да, что у тебя в принципе есть доход, там энный в такую-то сумму, и у тебя стабиль стабильный, я бы их назвала, знаете, ещё стабильный расход. <chuckles> Стабильный расход в месяц. То есть он же по по факту неизменен. Там, не знаю, страховка, там за машину, а, электричество, э, аренда, ну вот такие, они же всё равно, плюс, ну, плюс-минус они одинаково, они не меняются. Ну, единственное, это может быть, знаете, что там, если мы там сп ну, электричество, там, расход воды, вот эти коммунальные платежи. Но они бывают, они выходят за рамки там, но это незначительно. Не прям, не то чтобы это прям какая-то нереалистичная сумма большая. Вот. Это вот однозначно всегда считается в первую очередь- вот это всё. У вас, наверно, так же?
Ага. Мгм. Конечно. Ну. Мгм, понимаю вас. Салютно. То же самое, да. То есть у меня, а, на эти вот такие все расходы я ещё люблю обычно ставить на непредвиденные расходы, я их так называю. Э, это, скорее всего, знаете, там в этом месяце я
Какой-то про какой-то процент вы оставляете на какую-то, ну, как сказать, незапланированную трату или какой-то случай, что вот, что-то может произойти? Или как? Как это происходит?
Мгм. Да да, то есть я думаю, что вот, к примеру, э, вот столько денег, да, предположим, э, может на всякий случай понадобиться, если я захочу куда-то пойти, да, там, экстра, что-то такое, или, там, случайно. Да, что-то понадобилось.
Ага. А. Но это На досуг получается. Ну, это получается на досуг. Как бы, вы планируете, что какое-то за количество бюджета уйдёт именно на досуговую часть, там.
Мгм. Ага. Знаете, как бы, зачастую эт
Да? Или или это допом всё-таки ещё идёт?
это всё-таки на всё, но и при этом зачастую это бывает, э, получается на этот, м, чаще на, м, вот как раз-таки вы и сказали, на досуг. <grunts> Или на еду, вот, примерно. <laughs>
Что, например? Ага, ага. Я понимаю, я понимаю. Я как-то, знаете вот, я даже вот, ну, я, например, веду учёт, м, <tsk> по питанию, да, продуктов, сколько вот в месяц мне надо потратить. Ну, как знаете, женщина, она всегда там больше готовит, следит там за тем, чтобы в наличии там продукты какие-то в доме в доме были. Ну, как-то вот, у нас так, например, повелось. И я, в принципе, учитываю, да, а, там, распределяю, в каком я магазине что-то куплю вот это. Ой, я, если знаете, даже цены наизусть знаю. Я не знаю, это нормально или нет. <laughs>
Да. Мгм. Ага. Да. Почему нет? Конечно, знаете, в такой-то экономике, <chuckles> мгм.
Я знаю. Я их просто вот наизусть, как бы, запоминаю. То есть, ну, у меня, в принципе, базовый есть набор продуктов, который не меняется. Я вот просто заметила, что очень часто у очень много финансов улетает вот на продукты, когда ты не запланирована. Планируешь покупки, и вот это идёшь, и там у вас начинается закидывание в тележку, пошло. Чипсы какие-то, какие-то печеньки, и понеслась душа в рай. Чего надо, чего не надо. Особенно я не хо не люблю с семьёй ходить в магазин. Догадаетесь почему? <chuckles>
Ага. Мгм, интересно, слушайте. Абсолютно! Это, то, сё. <laughs> Мгм, ой, не говорите. Мгм. Не говорите. Дети, как говорится, могут остаться дома, <chuckles> самое главное.
Они-то Да, ну так и их родители не все тоже способны. Ну, просто начинается вот это закидывание в тележку всякой гадости, я называю. Ну которую, вот, не пользы никакой. То есть я вот там готова фрукты, овощи там покупать, чтобы они всегда были. А вот покупать вот эти какие-то без конца, то есть Ну да, мы можем как-то купить чипсы, но покупать, как как-то вот часто, чтобы они были постоянно, вот эти газировки, например. То есть, я их в принципе не беру домой. Ну токо минералку.
Ага. Мгм. Понимаю. Да. Интересно, слушайте. Ну да, э
Да, такой подход. <laughs> Более здоровый я стара стараюсь минимизировать, потому что, э, и так очень много, вот, ну, часто при ну, не часто так получается, что что-то вот проскакивает такое нездоровое, а, вне дома. Стараешься хотя бы вот такими аспектами из изменить, <laughs> вот.
Понимаю вас. Мгм. Да. Ну. Есть такое то же самое. Знаете, у меня э
Ну, заблю н н замечали, да, что в магазин идёте, и там начинается, ещё особенно если не поели, там начинается этот фестиваль. Что там закидываете в тележку, например? Вы что закидываете?
Мгм. Конечно. Мгм. Не говор О, у меня всегда так, у меня всегда так, потому что я тоже очень люблю, э, сладенького, чего-то, чего-то там вкусненького, да, всегда ненужного, <chuckles> как говорится. Но и при этом у меня, наверное, такое правило, что я вот в чем себе не отказываю, так это в еде сильно, да. То есть я вот пытаюсь, э, получается
<laughs> А.
Не отказывать вот в вещах, которые я думаю. Да то есть. Я вот х хочу. Есть вещи, которые сильно не нужны.
Ну, вот у меня такой подход тоже я не могу сказать, что я отказываю. Ну просто я делаю выбор, знаете, в более полезные продукты. То есть, я покупаю то из того, что можно приготовить. Я беру там рыбу, креветки, там говядину, там, филе куриное. Вот, то есть, у меня есть всегда вот это вот в морозилке, из того, что можно приготовить. Но при этом у меня и картошка фри есть, как бы. Но я её не готовлю каждый день. То есть она присутствует в силу там, знаете, гости придут, надо что-то быстро там сделать для закуски что-то. Или дети придут в гости. Да, вот это вот я использую. Стараюсь минимизировать. И как раз таки это, мне кажется, позволяет экономить. Потому что всякие вот эти газировки, чипсы
Мгм. Правильно, да. Мгм. Ага. Мгм. Да. Абсолютно правильно. Мгм. Ну?
какие-то конфетки, вот эти вот все, они вот и недёшево-то и стоят. И, ну, вот и полезности. То есть, стараюсь процент минимизи <laughs> Не подумайте, что я вообще никому ничего не позволяю. Вот.
Ну, на самом деле, да. Именно. Конечно. Не, да, знаете <laughs> Не не не, знаете это нормально. Мгм.
Ну, а, ну а вы замечали, что вот на таких продуктах можно много набить счёт? Вот на таких всяких там чип Нет, а, э, потратить много, накидать там какие-то чипсы. Там я не знаю, что там ещё с полуфабрикатов накидывай.
Сэкономить знаете вообще. А, да. Ага. Ну да, я вот, э, ду говорю сэкономить в плане, если не покупаешь. Да то есть ты экономишь очень сильно, потому что, знаете, вот
Да.
когда ты эм, вот я замечаю за собой то, что если я долго не ем, получается, и там, э, себе внезапно покупаю, то я могу это съесть за 1 день, за пару часов, да. Когда оно у меня там валяется, я время от времени вспоминаю, да, то есть думаю, оно не пропадет немножко сегодня, немножечко завтра. То есть более или менее контролирую, и у меня нету вот таких, э, припадков, <chuckles> да.
Ага. Что например? Мгм. Ага. Ну да. Да, да, да. То есть, это, а перепадов. Да, перепадов. И всё съесть, весь холодильник, да? Но, а вы как, записываете свои расходы? Или просто там в уме как-то всё это у вас там укладывается? Как предпочитаете делать?
Мгм. Да, вот. Записываю, да, то есть у меня, м, обычно, когда покупаю, э, то есть этот электронный, э, этот чек всегда есть. Я по нему, получается, в конце месяца смотрю, да, сколько я там потратил, или тому подобное.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну, слушайте, полезно. Сейчас ещё, знаете, столько же приложений всяких появилось. Помимо того, что в банковской карте там можно посмотреть статьи расходов. А ещё вот всякие приложения, в которые ты можешь вносить. Но мне кажется, конечно, с ними слё даже сложнее, да, а, вносить их, э, все вот эти статьи расходов, там, да, не забыть после покупки внести. Это мне кажется очень такому надо дисциплинированному человеку делать. Я вот поняла, что я чеки собираю. Чеки чеки могу собирать.
Мгм. Вот. <laughs> Да. Не говорите. Мгм. Ну. Я тоже чеки собираю, да. Ну, не знаю.
Ну я их собираю, и сразу же там з куда-нибудь вношу, а потом выкидываю. То есть я не держу их конечно весь месяц. Но
Вот, то же самое. М мне даже как-то нравится трогать, знаете, вот то, что они вот есть, я вижу, да, то есть, <laughs> как-то вот старый такой. Мгм. М
А вы знаете, что их вредно трогать, чеки? Вы знаете, что чеки вредно тре трогать? Что их надо вообще в перчатках там? Что вот эта краска, она очень вредная, которая на кассовую ленту нанесена. Я тоже это знаю, но я всё равно их, всё равно их трогаю, куда, как вариантов нет, потому что, а, с чеками как-то проще, знаете, отсле отследить отследить как бы вот это действительно и как-то знаете
Ага. Да. Очень много чего вредного, слушайте.
<gasps> а, и когда ты онлайн что-то купил, и вот чек там не увидел, либо бумажный, либо такой онлайн, и не записал что-то, то от тебя эта информация, она куда-нибудь ут утекла. Ты её не учёл.
Мгм. Да.
Вот, но А вы вообще как считаете? Возможно вообще вот контролировать бюджет, если мы не будем вот знать сколько мы зарабатываем?
Понимаю вас. У меня то же самое, да. Ага.
Возможно это или нет?
Нет нет, ну, возможно, знаете, но я не представляю, как. То есть, ты не понимаешь, от чего ты отталкиваешься. <chuckles> Да, то есть, если у тебя там 10 000 000 000, и ты думаешь, так уж и быть, не будут смотреть на цены. А, да, то есть. В этом плане да, ты ты не знаешь, какой у тебя будет бюджет, да. А, от чего ты отталкиваешься, на что ты рассчитываешь. Как говорится, очень важный момент.
Смотря какой доход? Трачу, да. <laughs> О да. Да, да, согласна. Так и мне кажется и любые миллиарды можно потратить, знаете, мне кажется, на сколько бы ты ни зарабатывал, какой бы у тебя лимит ни вырос, а ты всё равно найдёшь куда эти деньги потратить, и даже с учётом того, что там ты сейчас столько-то зарабатываешь, а завтра там ты в 10 раз больше будешь зарабатывать. Очень быстро ты придёшь к тому, как начнёшь тратить больше. Как вы думаете, такое происходит?
Мгм. Абсолютно. Да. Мне кажется, у людей границы всегда стираются. Да, то есть, сегодня там, э, 10 000 думаешь, да, хватит для чего-то, а потом ты получаешь когда больше, да, ты осознаешь, что, ну, это не все равно деньги они не бесконечные, да, то есть, э, неважно сколько их.
Мгм мгм мгм. Да, да, да, ты еще думаешь там: ну я же сейчас стал там больше зарабатывать, ну я могу себе это и это, вот это позволить, ой, ну мне и другая машина новая нужна. Вот, и там, я не знаю, и жильё мне нужно получше. Вот. И вот это сразу же начинается, апгрейд, да, начинается жизни, <chuckles> когда у тебя финансов больше становится. И потом ты думаешь, ну вроде ты стал больше зарабатывать, чё денег то больше не стало? Где они? Они утекают.
Ага. Не говорите. <laughs> Ага. Абсолютно. Да. Не гово ну вот. То есть тяжело, потому что вообще с инфляцией, и вообще, как бы, с экономикой ты вроде бы зарабатываешь больше, но на самом деле нет. <chuckles> На самом деле всё то же самое.
Мгм мгм. Да, инфляция съедает коне Да, ну ты замечаешь, есть же замечание того, что цены растут там, знаете, то страховки там дорожают, то продукты, то там бензин скачет. А плюс вот эти, например, те же путешествия, если вы там, ну как говорите, досуг, да? Досуг же тоже дорожает, согласитесь, там те же поездки, там билеты, это всё недёшево, да.
Мгм. Да. Всё всё просто. Мгм. Совершенно. Мгм.
А если ещё количество членов семьи увеличивается, то это уже становится, это это становится сильно, да, за затратнее. Когда ты один, это как будто бы чуть проще. Вот. Но но не знаю.
Ой, это вообще. Э, да. <laughs> Да. Ль лето проводим дома, как говорится, <laughs> всей семьей. Да, з в тесноте да не в обиде. Ну вот, знаете, что поделаешь уже. М. Это реалии для многих людей.
Ну да. Ну вывод-то такой, что бюджет надо считать в любом случае. То есть знать, даже неважно большой он или маленький, его надо всё равно рассчитывать, знать сколько ты зарабатываешь, и понимать, а, сколько ты можешь потратить. Потому что если не зная сколько ты зарабатываешь, как ты можешь спланировать траты? То есть это невозможно сделать.
Мгм. Финансовая грамотность. Да. Абсолютно слушайте. Да, согласен с вами. Ну, э, и при этом, как говорится, что поделаешь, на самом деле.
Сэс Да. Ну! Да, ну и классно, видите всё равно сейчас есть возможности вот эти все там банковское приложение отследить, как бы есть ресурсы. Ну спасибо вам за ваш опыт. Спасибо, до свидания.
Мгм. Да, да, спасибо.